Nah betul banget tuh Kak, gadget tuh kan kayak yang paling, eee, membuat aku tuh biasanya tuh kayak susah tidur ya. Karena juga biasanya tuh kayak main gadget tuh masih nih, kita kan sering banget tuh kayak scroll sosial media 15 menit kan awalnya kayak, ah 15 menit aja deh gitu kan, tahu-tahu sampai jam 12:00 malam. Nah itu kan ganggu banget kan Kak, nah, mmm, karena kebiasaan aku yang tadi itu kurang bagus menurut aku, jadi aku tuh mulailah menerapkan beberapa rutinitas yang ringan-ringan dulu nih, Kak. Nah jadi, mmm, yang pertama ya setel kan aku, mmm, se setelah kerja itu sebenarnya kan jam 05:00 tuh udah selesai ya kerja di kantor. Tapi, mmm, baru sampai rumah tuh mungkin sekitar jam 06:00 atau 06:30 ya Kak, karena macet dan sebagainya. Nah, jadi setelah aku di rumah, biasanya tuh aku mulai untuk mengurangi ke intensitas yang berkaitan dengan kerjaan. Terutama tuh, mmm, grup kerja Kak karena kan jarak antara dari jam 07:00 ke jam 10:00 tuh hanya 3 jam kan berarti kan. Nah, jadi aku tuh udah mulai Kak kayak yang, eee, ini harus, eee, mute dulu nih grup kerja, terus beberapa kayak grup komunitas juga, 1 lagi sama grup RT biasanya Kak yang paling sering juga nih, mmm, berbagi info dan sebagainya. Nah <chuckles>
Iya iya. Heeh. <laughs> Betul betul. Gimana tuh, Kak? Mhm mhm. Betul. Iya. <laughs> Oke. Wow, sampai grup RT ya, di-mute gitu.
Betul betul, Kak. Karena kadang tuh banyak banget info-info orang-orang jualan, bunda-bunda jualan, kayaknya, mmm, agak ganggu ya Kak gitu kan, mmm, apalagi terus Kak? Nah gitu jadi, mmm, mu mulai mengurangi dengan, eee, apa ya, mengatur apa yang tidak mau dibuka setelah kerja dulu nih kalau aku Kak, gitu.
<laughs> Betul betul. Wow oke. Ah gimana gimana? Oke, wah menarik banget nih ya, udah terstruktur nih. Bahwasannya biar nggak diganggu gitu, makanya nge-mute gitu ya grup-grup. Nah, tapi nih, kapan sih kamu awalnya tuh sadar Kak, bahwasanya gadget ini mengganggu banget nih, kualitas tidur kamu nih Kak. Itu gimana tuh waktu itu sadarnya Kak?
Betul. Hmm.